Yes si, sì, sì.
Ehm, che ci ha fatto, ehm, effettivamente evolvere, tramite una critica costruttiva che molti amici tra di loro non si danno a volte. Magari, preferiscono parlare alle spalle e da lì si rovina tutto, no?
No, no, no, infa Sì, verissimo verissimo.
Perché è ovvio che in una relazione di amicizia o di amore, ehm, quando c'è un'intensità così grande, quando ci vediamo, cioè quasi s quando ci si vede quasi ogni giorno, come eravamo noi vicini di casa, capita che risaltino degli aspetti anche negativi che non ci convengono, no?
Eh, certo, certamente, certamente. E volevo chiederti, no, v questa vostra amicizia è cresciuta nel tempo, e quando è arrivato invece il lavoro, no, che sai cambia tutto, no, do l'università si è ancora tra virgolette "ragazzi", c'è più tempo libero, c'è più voglia, bisogno di uscire, eccetera. Quando invece sono arrivate diciamo le responsabilità del lavoro, no, il vostro rapporto è cambiato, però con è cambiato un po' o è rimasto sempre lo stesso?
Guarda, hai azzeccato davvero un bel punto, <chuckles> hai una b buona intuizione. Ehm, effettivamente sì, uhm, la fine dell'università e l'inizio di, uhm, responsabilità, lavoro
Mh-mh. Ben <chuckles> Certo.
ehm, hanno cambiato un po' la situazione tra di noi, cioè, è come se noi avessimo avuto un'amicizia da luna di miele ai tempi
<chuckles> Sì.
fantastica, da film quasi, cioè ci sono capitate delle cose che davvero potremmo scriverci un libro, un film, sarebbe davvero bello eh.
Sì. Mh mh.
Però poi quando, mhmm, ecco anche lui si è trasferito, per motivi di lavoro in un altro quartiere, quindi ora ci vediamo di base molto raramente, poi sai qual è il fatto? Noi siamo persone molto diverse, quasi opposte. Io, uhm, ai tempi soprattutto ero molto introverso, lui molto estroverso e, uhm, appunto ci siamo
Ah ecco. Sì. Estro vabbè, sì uno che ti viene a dire che belle scarpe che hai così all'improvviso, <chuckles> eh, non è da tutti, eh. Sì.
<chuckles> Brava brava. E siamo stati complementari in questo aspetto, nel senso, ci siamo uniti così tanto le nostre personalità, le nostri le nostre le nostre anime, no, in cui, uhm, i è è è successo appunto questa magia che io appunto divenissi un po' più estroverso, lui il contrario, più riflessivo, più sulle sue, a mhmm
Mh-mh. Sì.